Alors je me rappelle qu'en fait, heu, alors je me rappelle pas de la du moment précis mais ça fait un petit moment que maintenant je dis: «Non» sans me sentir coupable parce que si tu veux, après cet épisode, où, ben, ma santé, elle est partie en sucette et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, la priorité, c'était moi
Ouais. Ouais. Bah, oui, tu as raison.
et et c'était pas, heu, <chuckles> une entreprise ou des collègues ou des trucs comme ça, tout en restant bien sûr sérieux et responsable dans son travail mais en restant équilibrée et c'était c'est ça mais c'était cet équilibre qui me manquait, tu vois et donc, du coup, en travaillant sur cet équilibre-là, en faisant vraiment un un gros travail personnel, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, j'ai enfin, j'ai commencé à faire des petits exercices par ci, par là, en fait, bah, par exemple, des trucs qui m qui me mettaient mal à l'aise, par exemple, m'habiller d'une certaine façon, je le faisais, hem, décaler, heu, par exemple, j'avais calé une date avec une amie et je voulais décaler à la semaine suivante, avant, je l'aurais jamais fait, maintenant, je le fais et en fait, j'ai commencé par des petits exercices comme ça jusqu'au jour où j'ai vraiment dit: «Non, ça, je le ferai pas!», «Non, j'irai pas à tel endroit!», «Non, je ferai pas ci, je ferai pas ça».
Non? Oui, ah, bah, c'est sûr mais «l'un n'empêche pas l'autre», hein! Ouais. D'accord. Ah ouais, c'était quoi comme exercice? Ouais. Mmh mh. OK. OK, d'accord, ouais, c'est c'est c'est passé par étapes, quoi! C'est toi-même qui as mis ces exercices en place ou alors tu tu as eu des conseils de quelqu'un d'autre, heu?
<clears throat> Non, c'est moi. <chuckles> Ouais, c'est moi. Ouais, j'ai
C'est toi? Ah oui, d'accord, bien! Ah, ça montre que tu as quand même une, heu, une force de caractère, heu, voilà, tu es autonome, quoi, tu as pas besoin de d'avoir l'approbation de tout le monde, du coup? <chuckles>
Ouais, oui, oui. Non, mais je pense, tu sais, quand tu es ado, tu, hem, tu as une mauvaise vision des choses, tu penses que, heu, il faut plaire à tout le monde, qu'il faut que tu aies ci, faut que tu aies ça et en fait, en grandissant, bon, en devenant adulte, tu prends du recul et tu te rends compte qu'en fait, tout ça, ça a pas d'importance et et le plus important, c'est que tu te sens bien, quoi. C'est ça.
Ouais. Ouais, ce qui compte c'est vrai ouais, c'est vraiment toi, en fait, hein, c'est c'est ce que c'est ton ressenti et tout ça, quoi et heu, est-ce qu'il y a un moment où justement tu as tu as dit «Non» et tu tu tu t'es dit après: «Heureusement, que j'ai dit: "Non" parce que c'était dans une sale une mauvaise situation», tu vois? Est-ce que ça t'es déjà arrivé? Ouais, vas-y, raconte-moi!
Mmh. C'est ça. Ouais! Oui, <laughs> heu, si c'est arri alors attends, c'est arrivé quand? Il y avait si, j'étais invitée à une fête une fois et hem, j'avais dit: «Non» parce que j'avais trop la flemme et heureusement parce qu'au final, il y avait que des gens que j'aimais pas qui y sont allés <chuckles>
OK. Ah, <chuckles> OK, ah, tu as bien fait de dire non, du coup, ouais. <chuckles>
et en plus il y a eu des embrouilles donc, du coup, il y a eu des embrouilles, heu, à la fête et tout je me suis dit: «Waouh, heureusement!» parce que ça m'aurait trop pris la tête après parce que je suis pas du tout, fille qui aime les conflits, genre, je je vais loin des conflits, je cherche pas le conflit, c'est ça m au contraire, ça m'angoisse quand il y des conflits, donc heu
Ah oui! Ah, bah, ouais, tu m'étonnes! Mmh. Ah ouais, d'accord.
donc heu, non, non, c'était très bien, ça m'arrivait plein d'autres fois où, au final, après, j'étais malade toute la soirée puisque j'avais mal mangé un truc. Je me suis dit: «Oh! Imagine, j'aurais été là bas, j'aurais été malade», <laughs> ouais. Non, ça m'est arrivé des petits trucs comme ça mais
Ah ouais, tu m'étonnes. <chuckles> Ouais et ça t'es déjà arrivé, heu, qu'une personne insiste, heu, je sais pas pour, heu, n'im n'importe quel sujet, hein, avec toi et qu'il te dise: «Allez, s'il te plaît, machin» et que toi, tu t'es sentie, heu, peut-être coupable et puis d'un coup, tu te dis: «Allez, non, je me reprends et heu, là, c'est non, c'est non, j'ai pas envie, c'est comme ça!», heu?